Chào bạn.
Hi, chào bạn. Hổng biết là bây giờ thật sự thì, ờ, cái tình hình lạm phát nó cũng ngày gia tăng á, thì, à, thật sự là khá là khó để mà có thể, à, cân bằng giữa cái việc là tiết kiệm với chi tiêu sở thích cá nhân. Nhưng mà theo em thì em sẽ làm thế nào?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Theo em, thì, ờ, ờ, thực ra em cũng trải qua những khó khăn dạo gần đây, tại vì em, kiểu như là, em cũng, ơ, ờ, ở nhà để mà chăm sóc cho gia đình ấy. Thì mà em lại vẫn muốn chi tiêu, cho nên là, thứ nhất là em nghĩ là em phải a, em sẽ làm song song hai việc. Cái thứ nhất là tìm những công việc nào phù hợp với cái gian thời gian biểu của mình nè để tăng cái thu nhập nè, và cái thứ 2 nữa là em cũng đồng thời là siết lại những cái gì đó không cần thiết cho cái đời sống của mình. Ừm, ví dụ s ừm, ví dụ như em thấy hồi xưa là ở Việt Nam là em ra đường nhiều á, thì em, ơ, nói chung là mua đồ cũng nhiều lắm, nhưng mà từ khi mà em, ơ, qua Mỹ á, thì em, ơ, ở nhà là nhiều. Cho nên là em chỉ mua những cái gì mà có thể, a, mặc được nhiều lần, nhiều dịp và nó bền thôi, còn những cái fast fashion thì em lại không có muốn, ờ, tham khảo nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, chị thấy đúng. Ờ. Ờ. Ờm. Ừm, này chị cũng đồng ý với em. Tại, ơ, thật sự thì, ờ, bài hồi xưa thì, kiểu, chị cũng tiêu vô tội vạ vô quần áo, thời trang này nọ thì những cái thời trang nhanh đó thì, kiểu, chất lượng nó cũng hông tốt. Ờ, mà minh ưm, nó chỉ có sale rẻ thôi, nhưng mà khi mà mình tính toán lại á, thì tổng cái số tiền mà mình mua nhiều cái món đồ đó nó không bằng mình đưa tiền mình để mình mua một món đồ chất lượng thì có xài có thể xài được trong vòng nhiều năm.
Dạ. Dạ. Đúng rồi. Ừm. Em cũng thấy vậy. Thì, ờ, ngoài cái việc mà em, ơ, siết lại như vậy, thì em cũng cân nhắc lựa chọn những cái brand mà đồ mua để mà nó dạ dày, đại khái là nó bền hơn, nó có thể xài được theo thời gian nhiều hơn. Ví dụ, <chuckles> hồi xưa thì em hay mua, kiểu như là, Zara này kia, nhưng mà bây giờ thì em chỉ, ừm, quan tâm đến những cái như là Uniqlo nè, ờ, hoặc ừm, dạ đúng rồi. Đó, cho nên là, kiểu, em nghĩ nó cũng một phần giúp cho em, ơ, siết được cái mức chi tiêu cho nó hợp lý á.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ, yêu ni lô bền mà đẹp, mà đồ basic, ừm. Ừm, còn chị thì chị cố gắng cân bằng giữa cái việc tiết kiệm với chi tiêu theo sở thích cá nhân là bằng cách là chị sưu tầm mấy cái voucher chẳng hạn, hoặc là thỉnh thoảng thì chị có những cái coupon. Thì nếu mà dùng những cái đó trong cái vấn đề, giống như, dẫn gia đình đi ăn uống, thì nó sũng sẽ đỡ hơn được một chút tiền.
Dạ. Ồ, hay á chứ. Dạ, đúng rồi. Ơm, chị có tham gia những cái, a, hội nhóm mà hay cho mình những cái chương trình ưu đãi coupon này kia của, ờm, phụ nữ Việt hông?
Ừm. À, thật sự là có. Nhưng mà cái, những cái đó thì, giống như là, họ đưa cho mình những cái chính sách khuyến mãi, rồi, như kiểu là, hàng nào khuyến mãi, thì chị thấy cũng cái đó cũng khá hay, cách để chị tiết kiệm được tiền, giống như là, chị có thể mua được món đồ chị thích với cái giá rất là hời. Còn coupon thì chị cài cái app coupon á để, ờ, download những cái coupon họ khuyến mãi ở trên đó.
Ừm. Dạ. Dạ. Ồ. Đúng là một cách để cho mình có thể, ơ, giảm được những cái, ơm, <tsk> chi tiêu mà nó, ơm, sao ta? Thay vì là một mức giá mà nó cao thì mình có thể mua được với mức giá vừa phải hơn.
Ờ. Ờ, đúng rồi. Với lại giống như là chị nghĩ là tiết kiệm mồ bằng cách là giống như khi gia đình mình chơi với cái hoạt động thể thao mà nó tốn tiền á, thì mình sẽ giảm xuống chơi các hoạt động thể thao ngoài trời. Rồi, kiểu là, giống như đi công viên, đi hiking, thì, kiểu là, đã có sẵn rồi thì mình chỉ đi bộ thôi, ừm, không cần phải mua dụng cụ để chơi thể thao.
Ừm. Dạ. Ừm. Ừm, đúng rồi. Dạ, hồi xưa thì, ờ, hồi xưa thì vợ chồng em cũng, kiểu, hay đi ăn fine dining ấy. Nhưng mà nhưng mà sau này thì tụi em suy nghĩ lại, tụi em thấy là nó cũng không đáng mà cái việc mà tụi em cũng có thể nấu những cái món mà, giống như, kiểu, <tsk> cũng có thể tương tự như vậy, rồi tụi em ăn ở nhà. Kiểu như, thật ra là em thấy ơ thật ra là c có thể do là những cái finding fine dining tụi em ăn á, nó là liên quan đến những cái steak nè, hay mì Ý này kia thôi. Mà nh
Ờ. Ồ! Ôi, hay vậy? <laughs> Ờ. Ờ, cái đó thì đúng là dễ nấu ha. Còn tại vì chị thấy có mấy cái fine dining mà nó nấu rất là cầu kỳ á, cho dù chị cảm giác là không ưm, dù là, ừm, nấu giống nhưng mà cũng không có thể bắt chước được á, muốn nấu giống nhưng hông được, ừm. <laughs> <sniffs>
Ừm, đó. Cho nên Ừm. Ồ. Dạ, đúng rồi. <laughs> Nội cái chuyện mà trang trí thôi là cũng hổng bằng rồi, nhưng mà ý là, kiểu là, cũng là một phần nào đó, ví dụ như cũng được, ờ, 7 phần, 8 phần gì đó, thì em thấy nó sẽ giúp được cho mình tiết kiệm được một khoản. Ừm, thật ra là cũng, ờm, <tsk> chắc là cũng hơn năm rồi, tụi em hông đi ra ngoài ăn cái fine dining, tụi em chỉ ăn những món lặt vặt như món Nhật hay là món Thái thôi á.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, chị đồng ý với em luôn. <laughs> Ờ. À. Còn chị thì, kiểu, giống như là, chị bình thường, trong cuộc sống bình thường thì chị sẽ không ăn, nhưng mà, kiểu, khi mà đi du lịch này nọ đó, thì đến những nơi đó thì chị nghĩ là, ờ, lâu lâu mình cũng tự thưởng, mình bỏ ra một chút để mình ăn thưởng thức, ừm.
Ừm. À. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ồ! Thì em cũng nghe chị chia sẻ nhiều về những chuyến đi á. Thì em thấy là cũng hợp lý tại vì bình thường mình tiết kiệm, ờ, mình để dành cho những cái sự kiện mà nó xứng đáng hơn và nó nó làm cho sở thích cá nhân của mình nó thỏa mãn hơn.
Ừm, đúng rồi, để lâu lâu giống như mình cân bằng được cả hai, kiểu là, ờ, mình vẫn đáp ứng được cái những cái nhu cầu sở thích riêng của mình.
Ừm. Dạ. Ờ.
Ờ. Vậy thì giống như, ơ, em có, ơ, để tiết kiệm á, thì em có cái phương pháp nào, ờ, chi tiết về kiểm soát chi tiêu của mình hông?
Ừm, thật ra em thì em chưa có thấy là, ờ, ngoài cái việc mà song song là kiếm những nguồn thêm, với lại là cái việc mà <tsk> cố gắng, ơ, siết những cái hông cần thiết á, thì em vẫn chưa tìm được một phương pháp nào khác, nhưng mà em thấy là bạn bè của em á, có nhiều bạn là có những cái cuốn sổ chi tiêu á. Trời, mình em hông biết sao ma mà mà nó có thể ghi lại hết, trời, nhiều những cái ri rỉ rì ri tất cả những thứ mà nó chi tiêu trong ngày á. Xong rồi ồ, cuối ngày. Ừm.
Dạ, vậy hả? Ờ. À. Ừ. Ờ, thật sự. Hồi xưa chị cũng viết như vậy luôn, nhưng mà sau này chị cảm thấy là nó quá mất thời gian nên chị không còn viết nữa.
Đúng rồi, đúng rồi. Em cũng từng thử á, nhưng mà em thấy, ừm, rồi, kiểu, nhiều khi em viết mà em chả biết, chả để làm gì hết á, cho nên là em cũng không còn viết nữa. Nhưng mà
Ừ. Tại vì thật sự có những món mình cần tiêu thì mình vẫn phải tiêu thôi, đúng hông? Chứ mình viết ra đó mình cũng đâu có thể mất đi được là cái việc mình không tiêu đâu.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, mà em nghĩ là cái cách này nó hông có phù hợp với lại, a, ờ, chị và em, nhưng mà, nó lại, kiểu như là, h hiệu quả cho những cái người bạn của em. Tại vì, kiểu, tụi nó cũng cố gắng cuối ngày coi lại xong là thấy là, ờ, lẽ ra cái này là mình nên mua cái <tsk> cái hãng này, hay là mình nên làm thế này mình sẽ tiết kiệm hơn blah, blah gì đó. Thì, giống như, kiểu, tụi nó tiết kiệm những c nhỏ xíu, nhỏ xíu xong rồi dần dần á
Ừm. Ờ. Ờ.
nó trở thành một cái số lượng mà cũng đáng kể ấy.
Ừm. Còn chị thì thường là, ờ, chị theo dõi mấy cái chương trình giống như Cashback á, thì chị thấy cũng claim lại, cũng được kha khá. Có nghĩa là, ờ, mình, ờ, thu thập mỗi cái một chút, chút, chút vậy đó thì gom lại thì cũng mình cũng thể có cái số tiền đó cũng mua được, ừm, những cái món đồ khác có giá trị, ừm.
Dạ. Ừm. Ồ, cũng hay á, tại vì em thì lại là một cái người hông có giỏi tìm hiểu những cái chương trình như vậy. Thì để em tìm hiểu thử, tại vì từ bên Việt Nam luôn, mấy cái ngân hàng á chị, nó cũng có cái, a, mấy cái vụ mà, ừm, nhưng mà, kiểu như, trời ơi, chắc em lười hay sao á, cho nên là, kiểu, ơ, để em tìm hiểu thử tại vì em cũng quẹt thẻ khá nhiều.
À. Cashback. Ừm, đúng rồi. Ừ, ở bên đây chị thấy, ơ, mình quẹt nhiều, rồi mình có thể tích điểm thưởng nè. Rồi, à, mình đổi mấy cái điểm thưởng đó ra thành vé máy bay, hoặc là những cái nơi khách sạn mình muốn ở. Thì chị thấy cái đó cũng là khá là tiết kiệm. Ừm.
Dạ. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ồ, hồi đó thì, ờ, lúc mà em mới xài cái, ơ, American Bank á, thì em có liên kết với lại Starbucks để mà, giống như, kiểu, nó hay, ơm, <tsk> nó hay giảm tiền cho những cái món nước của em á. Ờ.
Ừm. Đúng rồi, Starbucks lâu lâu nó còn cho free coffee nữa kìa. <laughs>
Dạ, đúng rồi, nếu mà mình có account, mà từ khi mà em tự pha matcha xong là em cũng nghỉ chơi với nó luôn, <laughs> đến tận bây giờ luôn.
Ờ. Ờ, đúng. Nói chung là, kiểu, qua đây thì chị cũng hạn chế, uống, ờ, ờ, mấy cái thức ơ, ăn uống ở ngoài mà, kiểu, không cần thiết lắm. Lâu lâu thì, kiểu, nuông chiều bản thân thì mình có thể đi uống, a, trà sữa, matcha chẳng hạn, ừm.
Dạ. Ừm, dạ đúng rồi. Ừm, mà, kiểu, ơ, chắc ở chị thì, ờm, trà sữa nó ngon, chứ, kiểu như, ở chỗ em á là nó tiết kiệm được cho em một khoản lớn á, tại vì trà sữa ở đâu cũng dở hết. <laughs>
Ồ! Ồ, vậy luôn hả? Ủa, bên em hổng hổng có mấy hãng nổi tiếng hả?
Đúng rồi, em toàn Ờ, thực ra là em hổng biết nha nhưng mà đại khái người ta cũng chỉ cho em là ví dụ như Tea Top ngon nè. Đó, rồi những cái mà nổi tiếng ở Việt Nam cũng ngon như là Gong Cha gì đó. Nhưng mà em nói thiệt là hổng có cái nào ngon hết trơn, em đã thử rất nhiều luôn rồi. Cho nên là thôi, thôi em, ơ ừm.
À. À! Ra vậy. Chắc là tùy tuỳ người pha nữa chứ hông phải là cứ franchise là nó sẽ ngon.
Dạ đúng rồi. Cho nên thôi em, ơ, tự mua mấy cái thứ cơ bản về rồi em tự pha thôi, trân châu em cũng tự nấu. Dạ đúng rồi, <laughs> mắc cười lắm, hồi xưa thì ở Việt nam là cứ đặt, em đặt Shopee Food á, là nó giao liền cho em, còn bây giờ là, kiểu, em để một đống thứ ở nhà vậy đó, em cần, em muốn ăn cái gì là sẽ tự em nấu.
Ê, vậy lại hay, lại tiết kiệm được. <chuckles> Tiết kiệm được tiền. <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ờ, trời ơi, vậy là k kỹ năng nấu ăn của em được cải thiện rất là nhiều. <laughs>
Trời, em nghĩ chắc em cũng may mắn á chị, tại vì ở Việt Nam em chưa từng nấu cho nhà em ăn một bữa nào hết á.
Ờ, chị cũng vậy mà.
Mà tự ờ, xong tự nhiên qua đây cái em tự nhiên cái ngày đó em bắt đầu em nấu là em nấu luôn tới giờ nó cũng hông có gặp vấn đề gì hết. <laughs>
Ờ. Kiểu, giống như, mình, à, đưa mình vô tình thế buộc mình phải làm, thì mình phải làm thôi.
Nhưng mà em nghĩ nha, những cái người mà hay đi, ơ hay có cái, ờm, <tsk> cái sở thích ăn uống như mình á, là mình đã từng ăn nhiều món ngon rồi, thì em nghĩ là việc nấu món ngon nó hông có khó với mình, em nghĩ vậy á.
Ừm. Ừm, thì, kiểu là, khi mình ăn ngon rồi mình cũng sẽ cố gắng tìm hiểu công thức, đúng hông? Giống như hồi nãy chị thấy ai đó post lên công thức thịt kho tiêu nhìn ngon quá.
Dạ đúng rồi. <laughs> Ờ, cái đó là chị Ngân hỏi em á. <laughs> Chị hỏi em xong rồi cái, ơ tại vì thật ra là em em coi cái đó xong rồi em nhớ trong đầu em rồi, nhưng mà em sợ là em chỉ lại bị thiếu cái gì đó thì nó hông có thành công, cho nên em mới mò, trời, em mò quá trời luôn. Tại vì clip đó nó cũng không có, ờm, hông phải là một cái clip viral ấy. Á, trời ơi, mà thật ra là em hông biết, ơ, chị có thấy điều này hông ha, nhưng mà em nghĩ cái việc mà tự nấu ăn á, ờ, những cái món mình thích á, nó cũng gi giúp cho em tiết kiệm nhiều lắm.
<laughs> À. À. Ừm, sao em? Đúng rồi, chính xác. Tại vì với gia đình 3 thành viên như em thì, à, chị nghĩ em tự nấu thì, ờ, nó vừa bổ dưỡng nè, vừa sạch sẽ, rồi không có phải trả thêm tiền thuế hoặc tiền tip thì tiết kiệm khá là nhiều.
Dạ. Dạ, đúng rồi. Chỉ có dạ, chỉ có những ngày, kiểu như, em, ơ, "Thôi, hôm nay mình hông muốn vào bếp, mình, ờ, cảm thấy muốn thoải mái, không muốn động tay" á, thì bắt đầu là đi ra ngoài ăn.
Ừm. Đúng rồi, chị cũng đồng ý. Lâu lâu thì mình cũng nên tự thưởng cho mình tí. <laughs> Ủa vậy thì cái em có cái kinh nghiệm nào trong việc, ờ, điều chỉnh cái ngân sách để vừa tiết kiệm và vừa s thỏa mãn sở thích cá nhân của mình hông?
Ừm. <laughs> Ừm, thật ra thì nó nó là một cái kinh nghiệm của chồng em á. Chồng em nói là, ví dụ như, ơ em, ơ, ví dụ như em có $10.000, em kiếm được mỗi tháng $10.000 đi, thì em tiêu, gọi là, một lần mà em tiêu $100-$500, nó cũng hông có đến nỗi quá đáng. Nhưng mà, ví dụ như, em, ơ, em kiếm được có 1000 thôi, mà em lại tiêu $100, tức là 1/10 thì nó sẽ làm cho lần những lần sau á, em sẽ, gọi là, càng ngày càng xa khỏi cái cái, ơm, cái giới hạn á, và nó sẽ làm cho em bị lố cái ngân sách của mình. Cho nên em nghĩ cái việc mình tiêu lúc nào cũng khoảng 1/20 hay là gì đó thôi, thì nó sẽ giúp cho mình giữ được một mức giới hạn.
À. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừ, một phần mười. <laughs> Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, chị đồng ý với em luôn. Kiểu, ờ, mỗi lần có cái khoản lương thì mình sẽ áp dụng theo cái nguyên tắc là chia giống như 50% cho nhu cầu thiết yếu hoặc là 30 cho nhu cầu cá nhân, hoặc là 20 cho nhu cầu giải trí, đầu tư, tiết kiệm chẳng hạn. Ờ, thì
Ừm. Ừm. Dạ. Dạ, đúng rồi. Ồ, là chị chị còn, ờ, chi tiết hơn em nhiều luôn á. <laughs>
<laughs> Không, nói thế thôi chứ thật ra thì, kiểu, ờ, mình cũng làm theo một cách nó tương đối thôi em, chứ hông phải lúc nào tuyệt đối là phải bao nhiêu phần trăm chính xác như vầy. Ừ.
Dạ. Dạ, đúng rồi. Thì lâu lâu phải chiều bản thân á.
Ừ, tại vì có những tháng thì có những cái thứ nó phát sinh thì mình cũng hông có biết được á. Nhưng mà mình vẫn cố gắng tiết kiệm được trong cái mức cho phép.
Dạ, đúng rồi. Dạ. Với lại, kiểu, ờm, em là một cái đứa mà thường hay suy nghĩ lại á, giống như, kiểu, a, thật ra em là một cái đứa, ưm, ở Việt Nam em tiêu xài ghê lắm, tại vì, ờ, em lỡ trót mang một cái sở thích là đồ hiệu. <laughs> Tức là những cái túi, em bị nghiền những cái túi á thì em sẽ không muốn thiệt sự, thiệt, thiệt, hồi xưa em thấy mấy cái đó xấu, nó già lắm nhưng mà hông hiểu sao lớn em thích. Thì em sẽ không có mua những cái brand mà nó nó rẻ mà nó nó hay ra những cái fast fashion, mà em sẽ để dành, ví dụ như 1 năm em mua 1 cái túi, hay là 2 cái túi gì đó. Để dành mỗi tháng cục, cục, cục nhỏ nhỏ vậy đó, và ừm, em quyết định
Ừm. <laughs> <laughs> Ồ! Ồ. Chết rồi cái này là hơi nhiều nha. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Không, mà tại chị thấy như vậy nó thay hơn. Giống như mình đi ra ra ngoài mà mình xách một cái túi Lady Dior thì nó <chuckles> nhìn nó khác khác, đúng hông?
Dạ. Dạ, đúng rồi. <laughs> Dạ, đúng rồi. Dạ, thật ra là em hổng quan tâm là em nhìn khác sao, mà tại vì em mê nó cho nên là em thích em xách thôi à. <laughs>
Tại vì xài đồ hiệu thì, kiểu, nó cũng có thứ nhất là xây dựng, ơ, cái thương hiệu cá nhân của mình, đúng rồi. Với lại nó cũng khá rất là đẹp, đồ đẹp, chất lượng mà.
Hình ảnh cá nhân á hả chị? À. Ừm. Dạ, mà, kiểu, ơ, em là một đứa mặc đồ điên lắm. Cho nên là, kiểu, em nghĩ đôi khi em cũng phá cái phá cái cái cái hình ảnh của cái túi đó, đó.
Ừm. <laughs> Với lại một phần là, kiểu, mình có thể coi nó như là một cái vốn đầu tư nữa cơ, tại túi hiệu thì vẫn có thể bán lại được, nhưng mà em mua những cái túi fast fashion thì chắc là không. <chuckles> Ừm.
Dạ, đúng rồi. Dạ, chính xác. Dạ đúng rồi. Ồ, hôm nay là chị cũng chia sẻ cho em nhiều chi tiết mà, kiểu, tiết kiệm hay ho đó chứ.
Ừm, cảm ơn em cũng chia sẻ cho nhiều chị nhiều cái tip giống như là, ờ, phải để dành, bao nhiêu phần trăm này nọ, phải có cái ngưỡng fresh.
Dạ.